Oye, pues, fíjate que tengo un un problema, y y me gustaría, eh, compartirlo contigo, que que, pues, últimamente me está como que preocupando un poquito de más, y causando un un poquito de conflicto. Eh, resulta que que tengo una hermana menor, eh, eh, la cual pues, es adolescente, está, eh, eh, a principios de prepa, y resulta que justo el semestre pasado, em, pues, lo reprobó. O sea, de plano, eh, no entraba a clases, eh, y, o sea, reprobó todas las materias, y la abortaron de la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues, a mí me causa como que mucho conflicto, porque mis papás siempre me han tenido eh, eh, o, he tenido una educación bastante estricta en la que yo, pues, jamás se me permitía ni siquiera sacar un 8, ¿no? Y entonces ahorita yo los veo supertranquilos con que mi hermana ahorita, pues, no está estudiando, se supone que va a esperar, y ahorita como que en enero va a volver a presentar exámenes para para, eh, ver si pasan las materias que debía, pero, pues, ya perdió u un año, porque se va a incorporar de nuevo como que a ese semestre que perdió, que sería el segundo. Y y pues, y como que luego cómo, eh, abordar el tema, porque yo siento que veo a mis papás muy tranquilos, a mi hermana también, y quiero como que luego decirles: "Oigan, reaccionen, no, esto no es normal, esto no está bien", no se debe como que justificar. Pero, pues, no sé si es como que precisamente la educación con la que yo crecí, y que me estoy comparando con ella, o, eh, pues sí, es un problema, eh, en el que, quizás, sí debamos tener más, mm, atención. Y y pues no sé si tengas algo alguna sugerencia.
Okey, okey. Okey. Okey, entiendo. Claro. Claro, eh, muchas gracias por compartirme esto que te está pasando, por tener, pues, la soltura para platicar de estas cosas. No son fáciles cuando son conflictos entre familia, porque es pues, quieres a las personas, pero también quieres lo mejor para ellos. Y entiendo que eres la hermana mayor, ¿verdad?
Sí, claro, soy la hermana mayor, entonces, creo que un poquito por eso siento como que esta presión de, eh, pues pues, no sé, guiar a mi hermana, orientarla. Y no me gustaría también como que, pues, caiga en algo feo, ¿no? O que pierda tiempo y, pues, luego se arrepienta, o, algo así.
Claro, claro, entiendo. Mira, la verdad es que es algo normal este tipo de conflictos entre tu responsabilidad adquirida, entre querer lo mejor para las personas, sobre todo con los hermanos mayor. Así que no te preocupes, no eres la única que pasa por esto, y y vamos a tratar de que con esta plática salgas con algo positivo, un consejo, una recomendación, y sobre todo, pues, que estés más tranquila. Me gustaría, mm claro, para eso estoy. Me gustaría hacerte unas preguntas para tener la visión un poco más grande de esto que te está pasando, y para ayudarte de mejor manera. ¿Me puedes contar cómo es tu tema familiar? O sea, ¿tus padres viven juntos? ¿Están separados? ¿Cómo se reparten la educación de tu de tu hermana? Más o menos, ¿cuánto se llevan de edad? Como para entender cuál es como las figuras de autoridad en esta parte tal vez de tu hermano.
Muchas gracias. Sí, claro. Pues mira, justo creo que le diste, eh, al clavo, y ,em, somos eh, bueno, mis papás están separados. Entonces, eh, pues, vivimos con mi mamá, y vemos como que todos los fines de semana visitamos a mi papá. A pesar de que yo ya estoy más grande, creo que aún sigo como que adoptando este rol de niña chiquita, eh, eh, pero bueno, ese es otro tema, de que, eh, compartimos como que ese tipo de de actividades mi hermana y yo, y nos llevamos 10 años. Eh, yo tengo em, pues, estoy en mis 20s y ella es como que adolescente todavía.
Okey. Okey, okey, y y por ejemplo, eh, ¿a quién crees que le hace más caso tu hermana en este aspecto? ¿Tú funges como una figura de autoridad, o, quién de tus padres le impone más? Porque a veces también eso es importante, sobre todo cuando tienen, eh, un un esquema familiar donde el entorno va cambiando. Me dices que un fin de semana está con uno, en la semana está con otro. Entonces, como que en en esta cuestión, ¿quién crees que tiene un poquito más de autoridad? ¿Y cómo reaccionaron ante, pues, ante este tropiezo, por así decir, de tu hermana?
Eh, pues, creo que, eh, el que tiene más autoridad es mi papá. Eh, creo que sí, como que ella, eh, pues, como que le teme, o, como que, bueno no le teme sino como que sí, eh, pues, lo respeta en ese sentido, o, lo ve como más una figura de autoridad. Digo a mi mamá también la ve como que a figura de autoridad, pero, creo que como que la reta más. Como que es un poquito más de fricción esa relación, y supongo que propio de la edad, y, eh, pues, a mí también creo que me respeta, y también me ve como que, eh, en alguna manera como figura de autoridad. Eh, pero, pues, no sé hasta qué punto, porque al final creo que, eh, ha tenido todo. Eh, ha tenido como que, eh, pues, buenos ejemplos, mis papás son trabajadores, y y pues, le han ofrecido la verdad es que todas las facilidades, y comodidades. Ella, pues, a la único que se dedica es a estudiar, no trabaja, no tiene preocupaciones, eh, tratan de de comprarle, pues, lo mejor, lo que necesite, los útiles, tenis, que si me se enferma, al doctor, que si le dolía la cabeza, le compraron lentes porque decía que no veía. Mm, y bueno, o sea, la verdad es que está bastante atendida, y nos no tiene como que alguna falta de atención, algo así. Yo la llevaba a la escuela, iba por ella, o sea, no andaba ni siquiera como que en transporte público, eh, ni nada. O sea, como que siempre ha tenido todo el apoyo. Eh, mi novio también, eh, la apoya mucho, la quiere mucho. Entonces, eh, luego a ella como que se le dificultaban las clases de matemáticas. Y mi novio es súper inteligente, es ingeniero, y se le dan muy bien las matemáticas, ¿no? Entonces él como que con mucha paciencia y calma también le decía: "Oye, si tienes duda, dime, yo yo estudio contigo y lo practicamos". Y pues, tenía como que esa facilidad. También mis papás así de que: "Oye, si en algo se te dificulta, dinos, y pues te llevamos a clases particulares", o o, pues aquí con, pues, con mi novio y así, ¿no? O sea, la verdad es que tenía, eh, o, tiene esa ayuda bastante amplia y aún así, eh, reprobó todas las materias, no entraba a clases. Eh, y pues, digo bueno, ¿qué qué pasó? O sea, entonces, pues pues no sé, la verdad, como que siento que mis padres se lo tomaron muy a la ligera. Digo, sí hubo enojo, eh, por parte de ambos y ahorita está como que castigada. Eh, no tiene celular, eh, no tiene permisos de salir a ningún lado de que con amigos, o, así. Pero, pues, hasta ahí, ¿no? O sea, como que no veo alguna presión de que: "Oye ponte a estudiar, o, oye, eh, vas a participar más en tareas de la casa", o algo así. O sea, como que normal.
Okey. Okey, okey. Okey. Okey. Entiendo, entiendo y lamento que estés pasando por esto porque, pues, es un predicamento. También es que, por lo que veo, tienes una vara muy estipulada, eh, de medida de comportamiento, de expectativas que pusieron en ti, y que a lo mejor sientes que también tu hermana tiene que encajar en eso por ser las 2 criadas en el mismo núcleo, pero, pues, te recuerdo que no todos tienen el mismo contexto. Así que, mira, tú tranquila por eso, porque solo te te estás abrumando tú en este aspecto. Me gustaría, por último, preguntarte si esto lo has intentado comunicar o hablar antes. ¿Has hablado con tus papás de este tema? ¿Cómo han reaccionado? Supongo que con tu hermana sí has, como que, mostrado tu descontento, como sea. Pero en pero, ¿qué sientes que se dice respecto a este tema? Pues, con ustedes en su núcleo.
Okey. Pues, sí justo, eh, yo justamente lo platiqué con mis papás por separados, sí les dije de que: "Oigan, eh, tienen que mantenerse firme esta vez, porque es momento ahora de que corregir este error, y que se mantengan firmes, porque si no lo hacen ahorita ella va a creer que, pues, hizo alguna gracia, o, algo así, y y después va a escalar a cosas más grandes, y como no va a haber consecuencias, pues, se le va a hacer fácil seguir cometiendo, pues, este tipo de tropiezos", ¿no? Yo se los comenté por su parte, ellos me dijeron como que: "No, pues sí", pero yo eso sol yo solo lo vi al principio, como que estaban enojados. Ahorita que ya pasaron unos meses, como que ya los veo muy tranquilos, como de que incluso le siguen preguntando: "Oye, necesitas algo, oye, este, ¿cómo vas con la estudiada?". Pero hasta ahí, o sea, no no hay como que, o u otro tipo de persona más fuerte. Y pues, yo con ella tengo como que el conflicto un poco de decir: "Híjole es que, eh, tampoco soy tu mamá, y tampoco quiero pelearme contigo por cosas que quizá no me corresponden", pero también me siento con la responsabilidad de decirle: "Oye, este, pues, sí la sí la regaste, y no estoy para nada contenta, y me siento decepcionada de ti". Pero, pues, eso es lo que ha pasado.
Claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Ey, mira, es muy normal que te preocupes por tu hermana. De hecho, habla muy bien de ti que quieres apoyarla, pero que haya reprobado, o, que se haya tropezado en en este paso académico no significa que sea tu responsabilidad cargar con su educación. Tú puedes acompañarla, puedes aconsejarla desde el cariño, desde la preocupación, pero el rol de poner límites, y en este caso de hacerse cargo de de sus aprendizajes no depende de ti, depende de sus papás porque pues es un un rol que ellos tienen como como educadores. Y y y está bien que tengas esta preocupación, pero es que no eres su segunda mamá, eres su hermana. Y la forma en la que te criaron a ti, aunque sean los 2 de de los mismos papás, no significa que sea la misma forma, ni el mismo contexto en el que la criaron a ella. Así que mira, me gustaría recomendarte que sueltes un poquito eso. Acompañar no precisamente a veces es controlar, o, puede ser un apoyo muy positivo, eh, siendo como que la persona que le cuente qué o qué pasa, qué siente y sobre todo, pues pues, también en este rol que tienes de decirle a tus papás que le pongan más cuidado, porque, pues, por la edad por la edad entiendo que te conectas un poquito más con ella y, obviamente, tus papás con ella. Eh, también me gustaría que, dejando de lado todo este tema como de la empatía y la comprensión, sí pongas límites en lo que a ti respecta con ella. Me dices que le dabas como que este beneficio de que eras su transporte, y que siempre estás con ella, y siempre tratas ahí de consentirla. Creo que en este aspecto sí te toca a ti, o, sí están tu responsabilidades, pues sí poner estos límites para que también vea que no eres, este, su guía y su alcahueta, sino que también estás como preocupada por ella. Eso sí lo puedes hacer, y creo que sí es como que un rol un poquito más adecuado. Así que creo que que en pocas palabras, trata de soltar un poquito, pero en lo que a ti respecta, sí sé muy firme para que, pues, ella entienda este descontento que tienes con ella. ¿Cómo ves esto?
Okey. No, hombre, creo que tienes toda la razón, no la había visto para nada desde esa perspectiva, y y justo creo que sí es es lo más inteligente, como que llevarla a mi terreno, y hacer lo que a mí me corresponde. Así que muchísimas gracias, eres increíble.
Las veces que sea necesario puedes venir a platicar conmigo. Suerte.